अ, जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने से मुझे बहुत ही अ, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, और घर के सब लोगों को बड़ा दुख दिया है। अ अ, क्या हुआ था कि मैं अ, एक बड़ी-सी कंपनी में अ, आईटी में अ, अच्छी तनख्वाह मुझे मिल रही थी, वो मैं काम कर रहा था। पर अभी ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने एक बहुत अच्छा बिज़नेस का प्लान मेरे सामने रखा।
अच्छा। ओह! हुँ।
तो मैं सोचा, "चलो, इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा।" और अ, ऐसा सोच के फिर मैंने अपना कंपनी पे मैंने अ, रिज़ाइन कर दिया
हुँ। ओह!
और ये बिज़नेस में मैंने शुरुआत कर दी। और घर में जो हर महीने का ₹2,00,000 आता था, वो एकदम से बंद हो गया, और हाँ, और बिज़नेस तो आज चलेगा, कल चलेगा, ऐसे कहते-कहते अभी तक वो नहीं चल रहा है। तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। मेरा बेटा अभी उसकी पढ़ाई चालू है, इंजीनियरिंग कर रहा है।
ओह! अच्छा।
और बीवी तो, बहुत ही, अभी उसका अ, दिमाग़ अभी ठीक नहीं है, यानी उसको तो बुरा तो लगेगा ही ना ख़र्चे नहीं निकल रहे। हाँ। तो ऐसा सब है मेरा सबसे बड़ी बात ये है कि, अ, मेरे दोस्त और पहचानने वाले, कोई बोलता नहीं मुँह पर, लेकिन सच में ये है कि इसे क्या पड़ी थी अभी 50 की उम्र में, कोई नया बिज़नेस करना, ये तो उनको तो बेकूफ़ बेवकूफ़ी ही लग रही है। पर अ, पता नहीं मुझे लग रहा था कि मैं
बिल्कुल, बिल हुँ।
मैं जिस शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, उसी में बिज़नेस था। ऐसा तो नहीं कि मैं सीमेंट या अ, कुछ सोने का बिज़नेस कारोबार शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। मेरे ही इसमें मैंने शुरू किया था और बहुत सारी तक़लीफ़ हो रही है, महीने के ख़र्चे भी नहीं निकल रहे हैं। और
हुँ। अच्छा, हुँ। ओह!
अ, वो मैंने कुछ 3-4 लोग कंपनी में रखे हुए हैं, उनकी तनख़्वाह भी नहीं निकल रही है। तो अभी तो हाँ, हाँ।
समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को मैं। मतलब जिस तरीक़े से आप खुद से कभी एक समय पे सख्त होके, कुछ गलत आपने निर्णय ले लिया, और उसकी वजह से आपको आत्म-आलोचना का सामना करना पड़ रहा है ना? और आप चाहते हैं उस समस्या से आप बाहर निकल पाएँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद कर पाऊँ और आपको अच्छे इस पे सुझाव दे पाऊँ, पर देखिए कुछ सवाल हैं मेरे तो अगर इसका आप अच्छे से जवाब दे पाएँ, तो आपकी परेशानी पे मैं कुछ अच्छी और आपको उपयुक्त सलाह दे पाऊँगी। पर जैसे आपने बताया, तो ये परेशानी जो आपको हो रही है, आप खुद से सख्त हैं या आत्म-आलोचना से आप उ गुज़र रहे हैं, तो ये हाल-फिलहाल में ही हुआ है या सबसे ज़्यादा आपको ये परेशानी का सामना कब करना पड़ा?
हाँ। हाँ। हाँ। क्या था पहले 6 महीने अच्छा चला। पहले ऑर्डर्स थी, हाथ में थोड़ा पैसा था। और
हुँ।
अ, तब ठीक चल रहा था। लेकिन 6 महीने से थोड़ा-थोड़ा करके मेरा बिज़नेस और कम होता गया। और पिछले महीने तो घर पर अ, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई उसको क्या कहते हैं वो? अ, भर नहीं पाया ना मैं, तो आपके अब पैसे देंगे ऐसे पूछने के लिए आदमी चला आया।
अच्छा। हुँ।
तो थोड़ी अ, बेइज्जती तो होती ही है क्योंकि वो आसपास पूछता है, क्या करता है?
बिल्कुल।
तो वो बेइज्जती के बाद तो मेरी बीवी तो ऐसा नहीं है कि आज वो मुझे पहचानती है। पहले तो हम 10 साल एक-दूसरे को पहचानते थे, फिर 25 साल शादी को हुए हैं। लेकिन उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। तो हाँ, वो मुझे कुछ गाली ही देती, कुछ कहती तो मैं सह लेता। पर फिर मैंने अ, एक-दूसरी छोटी-सी ज जगह ले ली और वहाँ पे मैं रहने लगा हूँ। क्योंकि रोज आपने
हुँ। ओह! हुँ। हुँ, समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। पर जिस तरीके से आपने ये गलतियाँ की हैं, शायद ना चाहते हुए गलत निर्णय ले लिया, खुद से ही आपने, बिना किसी को शायद पूछे। तो मतलब, ये चीज़ों का आपकी मेहनत या आपके लक्ष्य पे किस तरीके का असर लग रहा है आपको हुआ है?
अ, जी क्या हुआ कि तब हमारे हाथ में अ हुँ, हर महीना 5 लाख़ रूपया मुनाफ़ा। यानि, टर्नओवर नहीं बोल रहा हूँ मैं।
अच्छा।
प्योर प्रॉफिट।
हुँ।
इ इतना पैसा मिलने के, 1 नहीं 3 प्रॉजेक्ट है और तीनों हमें मिलने वाले थे। तो मेरा जो जॉब था। वो करके इस अ, ऑपर्च्युनिटी में मैं कुछ अ, नहीं कर पाता। तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, 3 लोगों को पार्टनर लिया। तो अभी क्या हो रहा है कि जिसने काम लाया था, वो बोल रहा है रुको-रुको। और जिन्होंने पैसा लगाया, वो भी मुझे कोस रहे हैं, मेरे घरवाले भी कोस रहे हैं। और अगर पैसा मिलता ना, तो <laughs> यानी घर का ईएमआई क्या बात है? मुझे, मुझे अकेले को 3-4 करोड़ मिल जाते।
अच्छा।
तो और अभी भी वो गया नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो मिलेगा। मेरे दिमाग का पैसा है, वो मिलेगा आज ना कल मिलेगा, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो सच्चाई है।
समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी। पर जिस तरीके से आप अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं, आप अ, क्या चाहते हैं? मतलब आप खुद से दयालु बनना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने आप पे बदलाव चाहते हैं? कैसे बदलाव चाहते हैं आप खुद पे?
मैं 2-3 बात अ, में बदलाव चाहता हूँ। एक
हुँ।
अ, जो हुआ, उसपे थोड़ा मिट्टी डालूँ, और आगे निकल जाऊँ।
हुँ।
मैं सच बोलूँ, तो ये है, यानी सब सच्च ही बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर की बात ये है, मेरे दिमाग और दिल की
हुँ।
कि शायद मैं किसी के पास अगर मैं रोकर मेरे दिमाग का सब वो निकल जाएगा ना, तो मैं ठीक से रह पाऊँ। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है, खाना खाने का भी अधिकार नहीं है, और मैं जीने के लायक नहीं हूँ, और मैंने धोखा दिया है। बेटे को तो मैं आँख डाल आँख में आँख डाल के देख नहीं सकता हूँ। वो मुझे बोल रहा था, "आप मत कीजिये अभी। मैं 2 साल में इंजीनियर हूँगा, मुझे सैलरी मिलेगी, तब आप ये ऐसा रिस्क ले सकते हैं।"
बिल ओह! सही बात है उनकी, पर ओके अ, समझ पा रही हूँ परेशानी। पर आपने अब तक कोई रणनीतियाँ कभी भी आज़माई हैं कि आपने जो भी ये गलती की है, खुद से ये सख़्ती वाला एक निर्णय जब आपने लिया, तो फिर उसके आपको आपने जब बोला, मिट्टी डालना चाहते हैं, कुछ न कुछ आपने कोशिश शायद दूसरी भी की हो? गलती तो अब हो गई, है ना? कुछ अगर आप अ, संक्षेप में बताना चाहें।
अ, जी। मैंने 2-3 बातें की हैं। एक तो हमारे जो अ, एक बाबाजी हैं। अ, और कुछ अ, उनके पास जाओ तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये पोथी पढ़ो, ये जो नवनाथ है उसका ग्रंथ पढ़ो। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोलते कि म 10,000 ख़र्च करो, 50,000 ऐसा कुछ नहीं बोलते। उनका तो अ, उनके सामने ₹50 भी रखो तो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन मुझे बोल रहे हैं क्या आप अ, हनुमान जी का दर्शन करो हर बुधवार। और अ, ये जो
हुँ।
एक पोथी है, वो मराठी में है। तो जो बड़े गुरु होके गए ना नवनाथ, उन उनके ऊपर है, वो पढ़ो ऐसे बोला है। तो वो पढ़ने से थोड़ा मेरा दिमाग ठीक है, नहीं तो मुझे तो ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे।
हुँ। समझ पा रही हूँ, आपकी परेशानी को मैंने अच्छे से समझा है यहाँ पे। अ, मैं कोशिश करुँगी कि आपको उपयुक्त सुझाव दे पाऊँ। अ, जैसे देखिए, आपने जिस तरीके से निर्णय लिया सबसे पहले, है ना? आत्म आलोचना का आपने जिस तरीके से ये सामना अ, करा है, तो आपने उसपे अ, शायद किसी से पूछा होता, परिवार से अपनी अ, हालातों को साझा किया होता। जो पहले आपने बताया, अच्छी इनकम आ रही थी। अचानक से आपने बिज़नेस में अ, मतलब सोचा आगे बढ़ूँ। पर आपको वहाँ पे अ, पहले हर जगह से उसकी जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत थी। है ना? कभी-कभी क्या होता है, देखी हुई चीज़ें भी हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। बाद में पछतावा होता है। उसके बाद तो हम क्या ही करेंगे? तो जैसे आपने बताया, आपके बेटे ने कहा था कि, "पापा आप बाद में रिस्क लेना।" है ना? "मतलब अभी मैं इंजीनियरिंग 2 साल में बन जाऊँगा।" तो वो भी सही लगा मुझे। तो आपको शायद परिवार से सारी बातें साझा करके आगे बढ़ने की ज़रुरत थी। पर चलिए ख़ैर जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अभी हम आपकी जो भी त्रुटियाँ हैं, उसमें से आप सीखिए। जो भी आपने भूल वगैरह सब किया है, है ना? आगे अपने जीवन में आप ध्यान रखिए कि कभी भी, कभी जो भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले परिवार से विचार-विमर्श साझा कीजिए। है ना? क्योंकि परिवार के अलावा कोई आपका इतना सगा नहीं होता है, जो आपको अच्छी राय और सलाह दे। जिस जैसे आपने बताया, आपकी पत्नी है, वो रूठ गए हैं आपसे और बातें भी नहीं करते हैं। तो उसका तो हक बनता है, होता है, है ना? उसे भी ज़्यादा आपसे ज़्यादा बुरा लगा होगा। देखिए, आप उससे माफ़ी वगैरह हाँ, माँग सकते हैं। उसे जो भी परेशानियाँ थी, जो उस समय में था, वो आप अच्छे से, गहराई से बताइए। कोशिश करते रहिए। है ना? वो मान जाएगी।
तो है। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हो गया वैसा। हाँ। हाँ, बहुत ही बुरा लगा है। हुँ। मैं आपको एक बात बताऊँ? क्या था कि हमारे अ, कंपनी में, मैं कंपनी में थे था, 7 साल था। मुझे अभी अ, उम, अ, 4 महीने पहले 7 साल पूरे हो जाते। लेकिन हमारे यहाँ पे अ, बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा था। तो मुझे ये डर था कि, "2 साल मेरे बेटे की एजुकेशन होने तक, मेरा जॉब चला गया, तो मैं क्या करूँ?" तो आ हाथ में जो दूसरा आ रहा है, तो वो करूँ। लेकिन कैसे थोड़ा-सा शर्म, थोड़ा-सा मुझे, बीवी को ये बताऊँ, ऐसा नहीं लगा। "क्यों उसको टेंशन देना है?" ऐसा मैंने सोचा। अब मुझे लगता है, वहाँ पे मेरी गलती हुई। मैं सीधा-सीधा उसे बता देता।
हाँ जी। समझ पा रही हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मतलब आगे से आप ध्यान रखना, आप परिवार को पहले प्रायोरिटी दें, जो भी हो, उनसे बोलें, जो भी दिल की बात है, उनसे साझा कीजिए। अ, अपने आप ही सारी परिस्थितियाँ हैं, वो काबू में आ जाएँगी। उम्मीद है, आपको ये सुझाव सारे काम आ पाएँगे।
जी, जी। जी। हाँ, हाँ। ये आपने एक बात जो कही ना अ, वो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि अगर मैं ऐसा करूँ, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इससे ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है मुझे।
बिल्कुल।
और आगे भी मैं आपसे बात करके अ, सलाह ले लूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।